Ah, so far wala naman, wala akong na na-experience na mga gan'yan. Siguro kasi usually naman may mga talagang pumu pupunta ka sa bahay halimbawa yung mga kainan pagka talagang maramihan. Yung bisita nila, talagang hindi naman mismo sa loob ng bahay din ginaganap, eh. Kumbaga meron silang ekstrang lugar sa likod or sa garden. Tapos magtatayo lang ng tent do'n ng I mean like yung sheltered na ano na paghe-held-an nung ano nung celebration or nung kainan, nung barbecue. Usually ganun lang din talaga, eh, kumbaga puwede ka naman din talagang pumasok sa loob pagka sobrang alam mo yung minsan sa panahon uulan or what. So, dun lang kami talaga sa loob ng kwarto which is like andoon naman kami lahat sama, sama lang din talaga at kumbaga feel at home din talaga palagi. At wala naman so far na alam mo yun? Ang saya, saya pagka may mga gano'ng mga sakali sakaling mga bisita lalo't hindi magkakakilala, ang saya.
Mm. Hmm. Mm. Sa labas. Ah, key. Mm. Mm. Mm. Mm. Hmm. Dayo. Oo. Mm. Mm. Hmm. Oo. Eto eto naman anong puwede mong i-advice dun sa mga siyempre mga bagong halimbawa bagong asawa lang tapos may mga biglang bisita na kumbaga hind hindi pa ready. Ano yung puwede mong ibigay na tips para hindi mataranta?
Naku siyempre parang hindi mataranta relax lang. Kumbaga humingi ka ng suporta sa asawa mo di ba? Kumbaga para andiyan lang kung sakaling meron ka nakalimutan na bilhin usually naman kasi katulad nung asawa ko ano naman 'yan. Kumbaga on the go naman din talaga kung may kailangang bilhin. So, 'wag kang mahihiyang humingi ng tulong sa mga pamilya mo or suporta galing sa kanila at yun nga unti-unti lang 'wag bibiglain yung sarili at di mo naman, eh 'wag kang maghanda ng marami kung di mo din talaga kaya.
Mm. Ah, tama oo. Oo. Mm. M Hmm. Gano'n. Tama. Totoo. Hmm. Oo. May pagkakataon ba na tumanggi ka halimbawa may pupunta sa inyo. Sabi mo, "Ay naku busy ako," may time ba na gano'n?
Naku, wala. Hindi ako tumatanggi excited ako na may bisita. As much as possible gusto ko lagi akong may bisita. Kaya nga sabi ko sayo lagi nga akong nagyayakag halim lalo na pag Biyernes. Tapos na yung trabaho ko. Naku handang-handa na ako kumbaga may mga pagkain na ako naka-ready, actually kahit wala akong bisita ko in-case na meron mang biglaang bumisita. <laughs>
Ay gano'n, oo. Tama. Hmm. Ay, nakakatuwa naman 'yan. Ang sarap mong bisitahin, naku maraming salamat sa pakikipagkwentuhan ha, enjoy ako paalam.
Maraming salamat din, paalam.